Okay, okay. È una persona comunque molto attiva mi sembra, no, da quello che mi dici, che che non gli piace stare fermo, non gli piace gli piace per esempio leggere, non lo so, ha qualche, ehm, tipo di di lettura particolare, che che gli può interessare?
Sì. Ehm Ehm, gli il legge sostanzialmente giornali, perché non sono mai riuscita a mettergli in mano un libro anche <chuckles> eh, vabbè, ma non è uno no, esatto, ma è neanche io, devo leggere proprio perché mi viene voglia di farlo, e quindi lo capi è un po' una cosa di di sangue secondo me. <chuckles>
Okay. Okay, neanche sotto tortura. <chuckles> Okay. Certo, beh, ci sta, eh, la genetica conta anche, <chuckles> assolutamente. Ehm, <smacks lips> diciamo, uhm, tu cu a livello di, ehm, difficoltà, ecco, nel nel reperire i regali, ehm, ce l'hai esclusivamente nei confronti di tuo papà, oppure è una cosa, ehm, un po' generale diciamo adesso che arriva il periodo di Natale, magari ti viene un pochettino di ansia, ehm, un po' per tutte le persone che conosci, i familiari, gli amici, eccetera, nel nel reperire, diciamo, i i regali im o è proprio una cosa, ehm, specifica s verso il papà?
Eh, già. No, e effettivamente è una cosa specifica verso mio papà perché, mhmm, uhm, più o meno le persone a cui voglio bene, hanno già, mhmm, il loro regalo in arrivo, mhmm, anche perché io sono una persona che n n non ama fare regali a tante persone. Cioè, la il faccio i regali solo alle persone che mi sono più vicine. Uhm, e però con mio papà è un po' più difficile, perché lui è uno che, ehm, preferirebbe che tu non spendessi soldi per lui, quindi è una di quelle persone che, <smacks lips> fa anche difficoltà a dirti quello che vorrebbe. Ehm
Okay, già pronto. Mh. Okay. Mh, gusto, giusto. Sì, sì, u Certo, sì, c'è un po' quella visione di dire: "Ma no, ma io ho tutto, no spendere per me, prendi qualcosa per te," no, okay, okay. Ehm, ascolta, invece, ehm, se dovessi fare un piccolo salto nel passato, no, e pensare un pochino, uhm, ai natali passati, o alle sue ai suoi compleanni di ehm, non so se l'ha già fatto quest'anno facilmente, e degli anni precedenti eccetera, ehm, <smacks lips> tu che cos'è che gli avevi regalato? Quali erano state le sue reazioni? C'era stato qualcosa che gli aveva l'aveva cal colpito, magari particolarmente, non lo so, anche soltanto un biglietto scritto in un certo modo, ti viene in mente qualche aneddoto, qualcosa così?
Esatto. Sì, esatto. Mh-mh. Mh-mh.

Mah, uhm, allora un regalo che ricordo, uhm, essere stato abbastanza calzante per lui era <snorts> un li un libro di nodi, uhm, perché a lui piace andare in barca, uhm, pescare però è una cosa che purtroppo non non può fare perché non ce l'ha la barca, e quindi ecco, usava quella del padre, che in teoria doveva ereditare, ma poi è un sogno che è andato ad infrangersi. E
Ah. Ah, bene. Ah, okay. Ecco lì che abbiamo trovato il regalo. Gli rega gli regali la barca quindi. <chuckles>
Ecco. <laughs> Hai ragione, devo aprirmi un mutuo. <laughs> Però, com'è una barca in miniatura, ecco, <chuckles> vai. <laughs> Sì, ecco, aver per lui sarebbe, mhmm, un bellissimo regalo, ma, ecco, uhm, avessi la possibilità economica lo farei anche. Purtroppo non non posso far
<chuckles> <chuckles> Visto? L'abbiamo trovato. <chuckles> Certo. N, no, capisco. Ma e era più una battuta, ci mancherebbe, assolutamente. <sucks teeth> Ecco, uhm, per esempio, ho visto che comunque mi dicevi che lui ha la passione per per la barca, per la nautica, uhm, per la pesca, cose di questo tipo, non non hai pensato, magari, invece di acquistare una barca, che capisco che è è veramente molto, molto, uhm, significativo e impegnativo, uhm, per esempio, mhmm, acquistare u-un uso, uhm, collettivo, no, di regalargli, magari, delle uscite in barca, per esempio, no, di quelle collettive, magari per delle giornate di pesca, per le g per delle giornate così di tour, uhm, che c ce ne sono tanti, no, che offrono questo tipo di di servizi a noleggio fondamentalmente, ma condiviso. È una co che costa relativamente poco, però se a lui piace così tanto, magari regalargli qualche pacchetto, che ne so, che lui nel corso dell'anno abbia, 5, 6 uscite, qualcosa del genere, che si può organizzare come vuole, e è quasi come avere una sorta di di di di barca, no, fondamentalmente. Quindi potrebbe sfruttare questa questa cosa. Cosa dici?
Mh-mh. Ah. Ah. Mh-mh. Ah, effettivamente